Hello, xin chào bạn nha. Ờ, hiện tại thì mình, à, đang có một vài cái, a, thắc mắc, a, liên quan đến, a, vấn đề cái việc mà bạn có thể cân bằng công việc và cuộc sống như thế nào ấy. Thì trước hết thì không biết là bạn có thể mô tả 1 ngày, hay là 1 tuần điển hình của bạn được không? Và bạn thương làm gì để có thể giữ được cái ranh giới giữa cái công việc và cuộc sống cá nhân của chính mình vậy?
Ừm hứm. Chào bạn. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Ờ, để mà nói thì 1 ngày điển hình của mình thì mình sẽ bắt đầu một buổi sáng có thể là từ lúc mình thức dậy đi, 6:00 và đến khoảng, ơ, mình đi tập thể dục buổi sáng đi thì khoảng từ sáu giờ đến bảy giờ rưỡi là một t của mình, thời gian của mình á, là để mà dành cho thể dục. À, và việc cái việc này thì ừ, giúp cho mình, gọi là, đảm bảo bắt đầu một ngày mới năng lượng, ừm, tràn đầy năng lượng, đúng hông? Và tiếp theo đó thì, ờ, tiếp theo là, ừm, đi làm chẳng hạn, đúng hông? Thì mình nghĩ có một quy tắc là mình chỉ đi làm thì ngoài giờ làm, sau giờ làm đi chẳng hạn thì mình sẽ, ờ, tắt những cái thông báo liên quan đến công việc, có thể là e email hay tin nhắn công việc sau gi ngoài giờ hành chính, đúng hông? Mình nghĩ là đặt ra một cái quy tắc ừ, kiểu, ơ, giờ làm việc đã kết thúc rồi, mình không có liên quan đến những cái, ờ, công việc nữa, mình phải dành thời gian riêng cho cuộc sống của mình như vậy. Hay là trong công việc đi chẳng hạn khi mà mình, ờ, rời khỏi cái cái nơi làm việc được ở văn phòng đi, rời khỏi cái bàn máy tính thì trước khi rời chỗ làm đó chẳng hạn á, thì mình sẽ, à, dành thời gian để mà, gọi là, chuẩn bị cho những cái công việc của ngày mai chẳng hạn, đúng hông? Phiền nào đó giúp mình, gọi là, ờ, dọn dẹp, gọi là, sao ta, những cái thứ đang còn, gọi là, dang dở ở trong đầu này, đúng hông? Ngăn cho những cái công, ưm, ưm, công việc nó, gọi là, không bị xen vào, cái gọi là, cái khoảng thời không thời gian cá nhân được chẳng hạn đi. Và, à, khi buổi tối, ờ, của mình chẳng hạn thi là cái thời gian mà, kiểu, mình dành cho gia đình, đúng hông? Cho bản thân khi mà có thể tập trung vào cái việc là, à, ăn uống và trò chuyện với gia đình nhiều hơn. Đó, những cái kiểu mình hiện tại mình đang dùng để mà, gọi là, xây dựng một cái ngày, ờ, điển hình cho mình để nó, gọi là, à, làm, ừm, sao đó mà, gọi là, thể hiện được sự sự, ờ, phân biệt rạch ròi giữa cái sự là gian ranh giới giữa cái công việc và cuộc sống cá nhân của mình đó.
Ồ! Ừm, năng suất đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, cách làm hay đấy. À há. Đúng, đúng. Ờ há. Ừm, thực ra mình, à, rất thích những cái cách mà bạn vừa chia sẻ với mình đấy, về cái những cái việc mà bạn là bắt đầu ngày mới này, rồi bạn, à, kết thúc, ơ, ngày làm việc và bạn về nhà bạn, à, dành thời gian cho chính mình, mình nghĩ là những cái cách làm như đấy cực kỳ là hợp lý và sẽ có ích về mặt lâu dài. Và mình cũng có thêm một cái câu hỏi nữa cần hỏi bạn nha. Ờ, giả sử khi mà công ty hay là sếp, ơ, cấp trên của bạn và hỏi làm thêm giờ hoặc là có những cái dự án mà mang tính gấp gáp ấy, thì không biết là bạn thường, ờ, sẽ thương lượng hoặc là xử lý chúng ra sao vậy? Ờ, hoặc là bạn có thể, ờ, nêu thêm cho mình cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu hơn, được không?
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Ưm, ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ờ. Ừm, mình nghĩ là cái việc mà đặt ranh giới là cần thiết, đúng hông? Khi mà công ty hay là sếp đòi hỏi có thể là nhân viên làm thêm giờ, là hay là khi mà dự án gấp, đúng hông? Thì mình nghĩ là nguyên tắc thì đặt ra có thể là mình không giúp mình không có thể là nói không, đúng hông? Mà hãy nói, kiểu như là, à, nếu như thế này rồi chẳng hạn, có thể là bây giờ sếp, ơ, đưa ra một cái dự án gấp và deadline thì quá là sát sao đi, mình có thể nói là mình thì, à, mình cũng rất là sẵn lòng để mà làm công việc này, ờ, và nhưng mà để mà đảm bảo chất lượng thì mình có thể là mình cần thêm thời gian, thêm ví dụ 1, 2 ngày gì đó hoặc là cần giảm bớt s cái cái khối lượng công việc đi. Thì mình nghĩ là bây giờ nếu mà giả sử, ờ, mình hỏi lại sếp có thể là "Ừ, giờ nếu mà, ờ, có thể điều chỉnh cái deadline hoặc là phân chia cái công việc nó trên này được không?" Thì mình ghe bằng cách mình thể hiện như vậy thì mình cho thấy được cái, ơ, cái cho cái người sếp của mình là công việc mình là mình mình cam kết là mình có thể sẵn sàng làm, đúng hông? Thì mình cũng rất là chuyên nghiệp khi mình biết là năng lực của mình đến đâu để mà có thể là đảm bảo hoàn thành cái công việc đó, mình mình chủ động, gọi là, đưa ra những cái giải pháp, thay vì chỉ là than phiền là "Tại sao lại tăng thêm khối lượng công việc cho tôi này kia?" Chẳng hạn, kiểu kiểu vậy.
Đúng rồi. À há. Đúng rồi. À há. À há. Đúng, đúng, đúng. Mình cũng rất là tán thành cái, ơ, cách xử lý của bạn khi mà trước khi làm cái việc gì đó thì mình cũng phải thể hiện ra là mình có cái tinh thần, gọi là, sẵn sàng, ờ, có trách nhiệm hoặc là sẵn sàng làm những việc đó, đúng không? Và đúng, đúng, mình cực kỳ, cực kỳ tán thành với những cái cách làm của bạn. Ờ, và bạn thấy sao nếu như là ở cái văn hóa Việt Nam của mình ấy, thì gia đình vào những cái lễ Tết thường có rất là nhiều kỳ vọng đối với chính bản thân chúng ta. Vậy thì không biết là bạn, à, đang dung hòa giữa cái trách nhiệm gia đình với cả những cái deadline công việc, ờ, một cách như thế nào vậy?
Ừm hứm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ là áp lực văn hóa thì, ừm, ai thì cũng sẽ phải đối mặt, đúng hông? Mình nghĩ là nếu mà giả sử, ờ, khi mà gặp, ờ, ừm, những cái deadline như mà trong ưm, để mà, sao ta, chi được cân bằng được giữa công việc và cuộc sống á, thì mình nghĩ cần phải là, à, ừm, trung thực hơn. Kiểu, bây giờ mình quan trọng là mình phải là mềm dẻo khi mà biết được là, à, giả sử bây giờ Tết, ơ, đến đi, có Tết sắp đến và gia đình thì và lễ Tết, ừm, thì người ta cũng có kỳ vọng thì làm sao để mà trung hòa. Thì bây giờ mình có thể là mình nói cho họ biết, có thể là thông báo trước cho là sếp, cho họ là những cái kế hoạch, ưm, ví dụ là khi mà dịp lễ Tết sắp đến, đúng hông? Thì chắc chắn ai cũng sẽ rất bận rộn cho, ơ, cái dịp lễ Tết đó rồi, mình sẽ nói trước cho cái người t sếp hay đồng nghiệp của mình, đúng hông? Vì mức cái mức độ sẵn sàng của mình, có thể là bây giờ, ừm, khi mà mình giả sử một trong cuộc họp, ừm, cuối năm chẳng hạn đi, mình có thể nói là, à, à, xin lỗi vì có thể là không thể tham gia cái cuộc họp này, vì có thể là lúc đó đang có những cái trách nhiệm gia đình cần giải quyết, nhưng mà có thể là mình sẽ họp, ừm, có thể là họp, ừm, online vào một thời điểm khác, đúng hông? Để có thể cập nhật và trả lời những cái thắc mắc của hông? Hay là trong cái dịp lễ, đúng hông? Thay vì, gọi là, mình cái gì cũng lo bằng ôm hết nhưng và gánh người mình đi, mình có thể là phần nào đó, ờ, chia sẻ cái gánh nặng, đúng hông? Có thể là nhờ sự giúp đỡ của những người thân từ ông bà, anh chị em, có thể hông, để mà chia sẻ cái việc, ừ, như là chăm sóc con cái hoặc chuẩn bị lễ Tết này kia, đúng hông? Để có thể có thêm một có thêm, ưm, phần nào đó thời gian để mà, gọi là, tập trung cho cái những cái công việc mà nó gấp gáp chẳng hạn, đúng hông? Hay là, ờ, mình có, ơ, ưm, có dù là mình có tham gia cái cuộc họp gia đình này kia đi thì mình nghĩ là phần nào đó mình cũng cần phải một cái, à, ranh giới nào đó để mà, gọi là, kiểm tra công việc mà, gọi là, không làm ảnh hưởng đến cái bầu không khí chung chẳng hạn. Thì rồi mình nghĩ đó là những cái cách mà phần nào đó mình có thể dùng để mà, gọi là, dung hòa cái, gọi là, trách nhiệm gia đình với cái deadline công việc chẳng hạn.
Đúng, đúng. Ờ há. Đúng rồi. À há. Ừm, hợp lý đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tâm sự, đúng. Đúng, đúng, đúng. Đúng. Mình thấy cách làm như bạn như vậy cực kỳ hợp lý luôn đấy, và cũng, a, khá là chính xác trong cái việc mà chúng ta, gọi là, xử lý, ơ, ờ, rạch rạch ròi giữa những cái, a, liên quan đến gia đình và những cái liên quan đến công việc, đúng không? Ờ, và mình cũng có một c cái câu hỏi nữa dành cho bạn đây, là trong trường hợp khi mà bạn lỡ cảm thấy bị mất cân bằng, như là cảm giác bị stress này, bị mất ngủ trước khi mình, ờ, nằm xuống này, hoặc là cảm giác ngày càng bị ít thời gian đi cho gia đình ấy, thì không biết là bạn nhận ra dấu hiệu nào trước vậy? Và bạn thường sẽ làm gì để có thể kéo bản thân mình trở lại, ờ, sự cân bằng?
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là cái dấu hiệu để mà, gọi là sao, mất cân bằng thì, à, để mà thấy thì có thể mình cũng rất là dễ mà nhận ra có thể là, kiểu là, mất ngủ hay là ăn uống, kiểu, không điều độ, đúng hông? Kiểu mà, ờ, thức dậy giữa đêm hay là khó ngủ hoặc là đột nhiên, kiểu, thèm ăn này kia một cách vô lý. Hay là bây giờ cũng, ừm, bạn gặp stress thì bạn rất là dễ cáu gắt, đúng hông? Cảm thấy là khó chịu với những cái chuyện nhỏ, là mất kiên nhẫn với đồng nghiệp hay là cáu gắt với lại người thân trong gia đình và cái năng suất, ưm, công việc thì nó lại giảm sút đi. Có thể là bạn làm việc rất là nhiều nhưng mà không hoàn thành được cái công việc được giao chẳng hạn. Thì mình thấy là những cái dấu hiệu như vậy á, thì là để phần nào đó mình đang cảm thấy là mình đang bị mất cân bằng. Và để mà, gọi là, làm sao mà, gọi là, kéo lại mình trở lại để mà cân bằng được giữa công việc cuộc sống thì mình nghĩ là nên, gọi là, có thể nếu mà bạn cảm thấy là công việc nó, gọi là, nó áp lực quá, có thể là phần nào đó bạn, ừm, xin nghỉ phép, đúng hông? Có thể 1, 2 ngày thôi để mà có thể là dành thời gian cho bản thân mình, đúng hông? Hay là, kiểu, ơm, bạn có thể dành thời gian để mà có thể là có thể ít thôi, có thể là 30 phút, 1 tiếng đồng hồ đó, có thể là tập thể dục này kia hay là thiền định rồi chẳng hạn, đúng hông? Phần nào giúp cho, ờ, ờ, ưm, bạn có thể là ổn định lại cái tâm trạng một cách là nhanh chóng. Và khi mà những cái trách trên có thể không hiệu quả thì bạn có thể là đánh giá lại cái cơ bản thân mình, đúng hông? Tìm cách là phân cân công việc, đánh giá làm sao đó để mà, à, tìm cách, gọi là, phân bố những cái công việc mà, ừm, một số trách nhiệm mà, kiểu, nó không phải, à, cốt lõi trong công việc hoặc là trong cuộc sống trong hàng ngày đi, để mà là, à, giảm tải những cái gánh nặng tạm thời và tập trung vào những cái công việc hay là những cái việc gì đó quan trọng hơn chẳng hạn.
Đúng rồi, đúng. À há. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Chính xác, chính xác, mình cực kỳ tán thành với ý kiến của bạn nha, và thêm một câu hỏi nữa nha. Và theo bạn thì, ờ, trong cái cuộc sống, gọi là, bận rộn, ờ, giữa những cái thành phố như bây giờ này, thì không biết là chúng ta liệu có những cái công thức chung nào để khiến cho chúng ta có thể, ờ, dễ dàng cân bằng được cái công việc và cuộc sống không? Theo bạn thấy thế nào?
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ờ, công thức hả để mình nghĩ là công thức thì làm thế nào để mà, ừm, mình không phải cần phải cân bằng một cách là phải là quá hoàn hảo, đúng hông? Đặt ra những cái quy tắc nhỏ, có thể là tuần này mình thử thách có thể là, ừm, tách những cái thông báo công việc từ ví dụ là 6:00-7:00 tối chẳng hạn. Hay là, ờ, ừ, bạn dành thời gian, dành trọn vẹn thời gian, sự chú ý của mình cho gia đình, đúng hông? Cho bản thân, bạn cảm thấy bạn sẽ có thời giờ bạn, ừm, ngủ ngon hơn vì đã không còn phải xử lý các vấn đề công việc vào giờ nghỉ, hay kiểu vậy. Thì đó là những cái cách mà hiện tại mình đã áp dụng để có thể làm phần nào đó, gọi là, giúp giúp, ừm, mình cân bằng được giữa giữa cái công việc, cuộc sống. Ừm hứm.
Ồ. Nghe hay đấy. Ờ há. Ừm, mình mình thấy như thế hay đấy. Và mình cũng có một cái thắc mắc nữa đó chính là khi mà bạn, ờ, làm những cái hoạt động mà để cân bằng giữa công việc, cuộc sống ấy, thì không biết là bạn, à, thường thiên hướng là, à, làm những cái việc mang tính cá nhân, hay là bạn là kiểu người, ờ, hướng ngoại thích, a, gọi là, chia sẻ đối với, a, gia đình, bạn bè?
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Để mà nói thì mình nghĩ là tùy vào ồ đúng như bạn nói là có thể tùy m mỗi người, sẽ có những người họ hướng ngoại và những hướng nội, đúng hông? Như bản thân mình đi, thì ngày xưa khi mà mình còn trẻ á, thì mình cảm thấy là mình, gọi là, thích những khi mà gặp phải những áp lực trong công việc, cuộc sống hay là à, thì mình sẽ dành thời gi mình tự mình cố gắng mình tìm cách giải quyết. Tại mình nghĩ là, à, do mình là một người đàn ông mà, kiểu, bây giờ mình, ờ, phải, gọi là sao, mạnh mẽ, đúng hông? Kiểu mà phải những cái gặp phải khó khăn gì phải là tự mình tìm cách giải quyết. Nhưng mà sau này giả sử khi mà bắt đầu mình thấy mình lớn hơn, mình có tuổi hơn và mình có thể là có mình nhận ra là, à, à, đối với những cái áp lực như vậy thì mình có bên cạnh là cái việc là mình tự mình tìm cách giải quyết á, thì mình có thể là nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh mà. Tại vì, ờ, mình xung quanh mình có thể là có những góp ví dụ là gia đình đó, bạn bè, đúng hông? Thì chỉ cần mình nói ra những cái khó khăn của mình thôi thì họ mình nghĩ là chắc chắn là nếu là họ thì họ s sẽ sẵn sàng phần nào đó giúp đỡ mình, đúng hông? Và mình có thể là chia sẻ những cái khó khăn của mình đang gặp phải và đôi những người như vậy thì biết đâu đó thì họ cũng sẽ đã có kinh nghiệm, họ từng có kinh nghiệm gặp những vấn đề đó rồi, và họ sẽ chỉ cho mình là cái cách nào đó hay hơn so với việc là mình tự mình tìm tòi, mình mình tự mình suy nghĩ cái cách để mình giải quyết. Ừm hứm.
Đúng rồi. Ừm, hợp lý. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À há. Đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng khá là tán thành với bạn. Ờ, mình thấy rằng là cái việc mà chúng ta, a, làm những công việc mang tính cá nhân để có thể, gọi là, tự giải trí thì cũng rất là có ích, đúng không? Tại vì nó cũng rất là tiện, mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng cái điều đó quá nhiều và chúng ta cũng nên chia sẻ những cái cảm nghĩ của chúng ta đối với người thân, bạn bè, hoặc là những người mà quan trọng trong cuộc sống chúng ta, đúng không?
Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Ừm hứm, đồng ý, đồng ý.
Ừm. Vậy thì, ờ, ừm, mình cũng có một thắc mắc nữa nhỏ nữa dành cho bạn là, ờ, cái việc mà cân bằng công việc và cuộc sống ấy, thì không biết là đã có lúc nào bạn cảm thấy nó cực kỳ, cực kỳ khó khăn chưa? Và bạn đã vượt qua cái giai đoạn đó như thế nào?
Ừm hứm. Ừm. Ừm. Để mà nói thì khó khăn thì chắc chắn là ai cũng sẽ gặp phải rồi. Và làm thế nào mà để vượt qua nó thì để bản thân mình thì làm thấy là ờ, mình nha thì mình vượt qua những cái khó khăn trong công việc đi chẳng hạn đi, những stress trong công việc á, thì mình, ờ, bản thân mình thì mình chọn cái cách là mình đến cái phòng gym để mình tập thể dục thể thao. Ơ. Ờ. Thì mình mình cảm thấy là, à, nh trong, ưm, ờ, ờ, trong cuộc sống, ví dụ trong cái công việc khi mà vừa d trong cái trường hợp mà, kiểu, gặp deadline trễ hay là sếp la rầy này kia á, thì m mình, à, sau giờ làm á kìa, mình đến phòng gym, mình chỉ tập trung vào những cái bài tập ngày hôm đó thôi. Làm thế nào để thì là cảm thấy là sau khi tập xong thì mình cảm thấy là mình những cái áp lực đó mình, gọi là, tạm thời, có nghĩa là chắc là tạm thời quên đi đi. Và sáng hôm sau mình, ừm, và ngày hôm sau mình đến công ty đến, ưm, ưm, để mình tiếp tục giải quyết những công việc đó thì mình phần nào đó mình cảm thấy là mình, trí óc mình nó, kiểu, nó thư thái hơn, kiểu, mình mình, gọi là, có những cái góc nhìn khác so với, kiểu, mà, kiểu, bạn cứ, kiểu, áp lực quá nên như vậy. Thì đó là một trong những cái cách mà, kiểu, mình đối với bản thân mình để dùng để mình, kiểu là, khi gặp áp lực mình cố gắng để mình vượt qua những cái khó khăn như vậy.
À há. Ồ! Ừm. À há. À há. Ừm, mình mình mình rất thích cách đó nha. Mình cũng khá là đồng ý cái việc mà bạn, à, tạo ra một cái thói quen mà có ích cho bản thân mình, đúng không? Để mình có thể, ờ, dễ dàng, gọi là, xúc tác và có thể dễ dàng cân bằng lại cái những cái công việc và cuộc sống của mình một cách, a, thuận lợi hơn. Và mình cũng rất thích cái, a, quan điểm vừa rồi của bạn. Và nói chung là mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều khi bạn đã dành, à, thời gian, a, giải đáp những câu hỏi mà mình, ờ, vừa đưa ra cho bạn. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hưm. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Chúc bạn buổi tối tốt lành ha, biệt bạn.
Ừm, bạn cũng vậy. Bye bye.
Bye bye.